آه، طب السلم والتعبان ده فكّرني بيه بقى كده معلش.
السلم والتعبان ده بتاع هاني سلامة، بيتكلّم على فترة إحنا كلّنا عِشناها، فترة الجامعة بقى ومش عارف إيه و والبنات وبتاع فاهم، يعني فاهم؟
حلو. م كان مين معاه فيه بقى في الفيلم ده؟
هاني سلامة، وح آآ وحلا شيحة.
آه تقريبًأ اتفرّجت عليه، كانت فيه أغنية مشهورة أو حاجة؟
آآ، أغنية لخالد سليم.
إمم، تقريبًا اتفرّجت عليه.
اللي هي بتقول: "عِيش حِب الناس، وعِيش."
آه، آه، آه، آه، آه، عرفته، عرفته، عرفته، عرفته، عرفته، عرفته، لأ هو بصراحة هاني سلامة هاني سلامة من الناس ال من الناس الحلوة تحسّه ابن ناس كده فاهمني، آآ آآ، أت ب ممثّل راقي، بيمثّل وبيمشي فاهمني، مش <tsk> مش هيبات فيها، يعني في ممثّلين عاوز أدوار حتّى لو هو مش لايقة عليه، إنما هو ف هاني سلامة مابيدوّرش غير على ال على الفيلم ال ال ال اللي شبهه، ف في في فيلم اسمه إيه ده اللي هو بتاع الكباريه ده، اللي هو كان كان اسمه إيه؟ الريّس، الريّس عُمَر حَرب، آه الريّس عُمَر حَرب، يا خبر أبيض على الفيلم ده! حكاية، حكاية هو وخالد صالح.
عرفته؟ بس إيه رأيك فيه؟ ده رهيب. آه. صح صح. صح. إمم. اللي بيليق عليه، إمم، إمم، إمم. آه، اللي هو اللي هو مع خالد صالح، الريّس عُمَر حَرب. إمم، حكاية، إمم، صح، صح، صح، أنا برضه باحـب يعني آآ باحب هاني سلامة جدًا بصراحة.
فهمت. صحيح، هو ابن ناس أصلًا. <chuckles>
هو طبعًا بقى له فترة مختفي يعني، هو في فيلم كان بيعمله اسمه الراهب بس وقّفوه.
آه، بالضبط، ما قعدش بيمث إمم، أكيد بيألّس برضه.
وقفوه ل لسبب تافه جدًا، قال لك إيه، أصل هو بصراحة آآ هاني سلامة الناس عرفته إن هو زمان يعني كان يعني كان بيطلع بدور نسوانجي ومش عارف إيه والكلام دوّة، فإزاي يعمل الراهب؟ ف أ آه أنت عارف ت أفْوَرَة كده آه.
<laughs> صحيح. بس هو مسيحي أصلًا؟ هو تقريبًا مسيحي. والله! و وهيطلع يعمل دور الراهب ازاي؟ <chuckles>
لا، لا، مسلم، مسلم. لا مسلم، لأ ما هو كان لأ ما هو ما هو الم أ الممثّل بيعمل أي حاجة.

أكيد، أكيد.
آه، م م يعني من أحسن أفلامهم بصراحة رسالة إلى الوالي، ضحكني جدًا هو جميل آه. <chuckles>
آه، آه، آه، آه، وضحك كوميدي. <chuckles> والله هو عادل إمام حكاية بصراحة بصراحة، حرفيًا.
طبعًا، هو برضه أسطورة برضه يعني.
آه، أنا أنا أنا باحب الأفلام اللي هي بتبقى آمم، بتبقى فيها شغل مخرج أكتر من شغل آآ، ممثل. يعني شغل مخرج وممثل، يعني مثلًا فيلم آآ، خرج ولم يعد آآ، بتاع يحيى الفخراني و و و و وفريد شوقي و و وش و و اسمها آآ، زوج آآ، مرات فؤاد المهندس دي، اسمها إيه؟ شويكار آآ، و وبرضه معاهم. آآ
أيوه، جميل آه. آه، جميل. شويكار.
اسمها إيه دي الممثلة، مش عارف أنا بانسى الأس آه، توفيق الدِقن ما هو فيلم فيلم واحد من آآ، رهيب. واحد من أفضل الأفلام اللي تتفرج عليها، إخراج محمد خان آآ، محمد خان ده حكاية، حكاية، حكاية، حكاية. أنت ما يعني آآ، كل كل نظرة وكل حركة في ال والموسيقى وكل حركة من الفيلم، وقفلة شباك بتحكي عن محتاجة حد ي مركِّز أوي في الطريقة ما حد يركِّز في ال في الفيلم فاهمني. أنا باحب الأفلام دي يعني، ما باحبش الأفلام اللي تسمعها وخلاص باحب الأفلام اللي فيها شغل من المخرج ومن ال وبرضه فيلم الكيت كات برضه بتاع محمود عبد العزيز الله يرحمه.
آه، آه، جميل. إمم. إمم. آه، محمد خان ده مخرج رهيب. آه، آه، آه. آه. إمم، إمم. آآ، أنت شكلك آآ، ليك في القديم يعني ومركِّز عليه يعني. هو فعلًا هو هو ده الأصل بصراحة.
آه، ما باحبش الجديد إمم، صحيح، صحيح. في شغل، في قصة، إنما دلوقتي كله عك.
إمم، إمم. صح، كله عك. الله ينوّر عليك صح، والله صح.
بالضبط، إحنا عايشين ف معلش إحنا فرحنا بفيلم سيكي سوكي ده عشان خاطر في قصة وفي بتاع وفي حبكة، يعني معلش يعني أنت لو سألتك إيه آخر فيلم مثلًا من آخر 10 فيلم كده جيه زي سيكو سيكو ده والَّا أي حاجة ما فيش.
إم، م ولا أي حاجة. إمم، إمم، إمم. فعلًا
فإحنا عندنا نقص حاد في الذوق الفني للأسف. اهم.
فعلًا، فعلًا. يعني يم يعني يمكن في فلتات كده يعني مثلًا يعني بصراحة لو هتكلمني على الفترة بتاعة ال من 2000 ل2010، من 2000 عجبتني أوي تيتو.
إمم. تمام.

هي طول عمرها طلقة بصراحة، حتى دلوقتي. <laughs> بس هي مش مضبوطة، كل شوية تفكر في ح يعني ت يعني متخبطة، ما هياش عارفة تاخد قرار. إمم.
آه. <laughs> لحد النهاردة، آه. والله بُص، هي كد إنها تخبّط أحسن من ما فيش، يعني س يعني في ناس في ناس اتكلموا في الموضوع ده، قال لك: "مش مشكلة آه، بتُقع وتُقف، تُقع وتُقف لحد أما ربنا يكرمها وتُقف خالص." فاهم؟ بس. ف
صحيح. إمم. صحيح. صحيح. أنا م أنا برضه خُد بالك آآ آآ، وجهة نظري إن إن إن إن السلك السينما وسلك الفن والكلام ده آآ آآ، ما فيش فيه وَسط، يا تكون كويس يا تكون ش وِحِش. يعني مثلًا م م ما فيش حد هيعمل دور وَسط، يعني في هنا واحد كويس وفي واحد وِحِش، آآ، في واحد مقَضّيها في وفين وأنت ع في ممثلات ما تزع يعني معروفين أصلًا ما ع يعني البت اللي هي اسمها أس أسماء أسماء جلال دي، يا خبر أبيض!
إمم. إمم، إمم. أسماء جلال دي دي دي مخها تعبان.
إيه ده يا عم، إيه ده يا عم، إيه ده؟ قلبِت وقلبِت قلبة أنا باشوف فيديوهات ليها وهي كانت محجبة وبتاع آه، أنا ما عنديش مشكلة تصيع، بس ما ت ما تقلبش القلبة دي، آه، ما تقلبش القلبة دي، يعني خليك وَسَط. آآ إنما دلوقتي في ممثلات معروفين إن هُم من ساعة ما اتعرفوا وهُم طالعين كده، إنما ت تتقلب القلبة دي، سبحان الله! ربنا يثبتنا، الموضوع ما هواش سهل، فاهمني؟
مخها تعبان والله، مخها تعبان. لابسة حجاب، إمم. بس مش كده. آه فعلًا صح، آه. إ آه. أيوه. اللي هي بتعمله ده اسمه فُجر.
بالضبط، بالضبط. آآ اللي هو أي حاجة ش راشق فيها عشان خاطر الصيت والقو هو ما حدش بيعرفِك، هو كل واحد أقول لك حاجة، كل واحد ليه <tsk> ليه وقت كده، يعني في ممثلين لو سألتك عنهم مثلًا تقول لي ياه! ده الواحد ده كان واخ قالب قالب الدنيا، طب هُم فين والّا هي فين؟ ما تعرفش عنها أي حاجة، لإن كل واحد له وقته.
إمم. إمم، إمم، إمم. إمم. إمم، إمم. إمم.
فاهم؟
في فيلم برضه حلو أوي لمحمد إمام وياسمين صبري، كوميدي جدًا، بيضَحّك أوي.
جحيم في الهند؟
لأ، اللي بعده بقى.
آآ، اسمه إيه؟ آآ
ليلة آه، ليلة هنا وسرور.
ليلة هنا وسرور، آه اتفرجت عليه. <laughs> محمد إمام والله عسلية أنا باحبه، بس يعني ناس كتير بتنتقده، بس أنا باحبه والله.
ده الفيلم ده رهيب، رهيب، رهيب. والله عجبني جدًا. آه. هو بُص، هو فعلًا الفن مافيهوش واسطة فعلًا، بس ممكن ممكن إن واحد واحد يكون ابن ممثل فبتمهد له الطريق شوية، بس لازم يثبت نفسه.
فعلًا. اهم.